बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। और कहीं न कहीं ना मैं भी यही मानता हूँ कि काफ़ी काफ़ी हद तक जो सोशल मीडिया है ना वो लोगों को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से प्रभावित करता है और काफ़ी अच्छे बदलाव भी जो हैं हमें उनमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो लोग होते हैं ना जो सकारात्मक नहीं होते हैं या उनकी भावनाएँ जो नहीं होती हैं इस पर्याप्त जो वो मतलब गलत चीज़ें देखते हैं और गलत तरीके से अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी वज़ह से ना, काफ़ी मासूम लोगों पर जो मतलब सोशल मीडिया से थोड़े अंजान होते हैं या थोड़ा कम चलाते हैं उसको तो उनके ऊपर जो है काफ़ी गन्दा एक प्रभाव पड़ता है और वो ना उनके लिए काफ़ी बार एक स नुकसान भी हो जाता है उनका। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो मेरे नाना जी हैं वो भी काफ़ी हद तक ना सोशल मीडिया का भी उन्होंने चलाना इस्तेमाल ही करा था। तो सोशल मीडिया पे तो हर प्रकार की चीज़ आती है। अब जैसे वो मतलब माँस-मच्छी नहीं खाते हैं तो उनके सामने ना एकदम से वो है माँस-मच्छी की वीडियो आ गई। तो उनको जो है एकदम वो देख के जो है काफ़ी घिनौना लगा और एकदम से उनके हाथ से जो है फ़ोन छूटकर जो है टूट गया, और काफ़ी हद तक ना वो गिर गया। तो उस वीडियो में पहले ये दर्शाया जा रहा था कि आप इस चीज़ को जो है 5 सेकंड तक देखिए और जो आपका है अ, मतलब अ, आपका जो है दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। तो आप जानते हैं कि ऐसी कितनी सारी फ़ेक वीडियोज़ आती हैं सोशल मीडिया पे।
जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। अच्छा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है और हम देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पे अ, काफ़ी सारी ऐसे जो सामाजिक और राजनीतिक जो आंदोलन का जो स संगठन रहते हैं तो मुझे लगता है वो लोग भी एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमें जानने को मिलती है सोशल मीडिया से वो रहते हैं कि जब ये लोग आवाज़ उठाते हैं किसी शक्तिशाली अ, ची अ, तरीके से आवाज़ उठाते हैं किसी एक चीज़ के खिलाफ तो कहीं न कहीं लोग काफ़ी ज़्यादा ना अ, प्रेरित होते हैं प्रोत्साहित होते हैं इससे। और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ऐसा होता है ना कि हम जब अ, सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को
बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। <chuckles> जी। दीदी। देख। बिल्कुल, बिल्कुल।
लेके जब अब हम देखते हैं जैसे पेड़ काफ़ी ज़्यादा कट रहे हैं और कहीं हम देखते हैं ना कुछ लोग ने आवाज़ उठाई है कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। या हमें साफ-सफाई रखनी चाहिए तो कहीं न कहीं सब लोग बहुत ज़्यादा जो समाज के लोग रहते हैं वो जागरूक होते हैं। और आजकल अगर मैं बताऊँ आपको कि मुझे तो ये लगता है कि सोशल मीडिया से ना हम अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं जैसे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमें डाइट के बारे में बताते हैं या हमें अपनी सेहत को अच्छा रखने के बारे में बताते हैं। तो मुझे लगता है ये लोग भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और, मुझे ये भी अच्छा लगता है कि सोशल मीडिया ने ना काम करना अपने ग्राहकों तक पहुँचाने में ना हमें बहुत मदद की है। और मुझे लगता है ना नए बाज़ार तक अ, नया एक जो होता है ना बाज़ार वो सोशल मीडिया उसको हम कह सकते हैं। आपका क्या मानना है?
जी। हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। अच्छा। जी। सही बात है, बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है कि आप जो है मेरे से भी भली-भांति जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और आपको मेरे से भी ज़्यादा अच्छा जो है ज्ञान की प्राप्ति है, तो
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो बहुत समय बिताती हूँ सोशल मीडिया पे क्योंकि मेरा काम ही सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है।
जी।